Allora guarda, in realtà, uhm, ecco, ricordo questo aneddoto <chuckles> molto simpaticamente. Quando ero piccola, ehm, ma ti parlo di 5,6 anni, volevo a tutti i costi partecipare, perché mi sembrava una cosa davvero fighissima. Ovviamente, non mi volevano tra i piedi, perché loro tu immaginati che erano magari in 4 o 5 dovevano fare questo lavoro per tutta la famiglia, cioè parliamo di chili e chili e chili, no, e io stavo lì che volevo fare, volevo dire, vole eh ehm, e ogni volta, no non dico che mi scacciavano, però sai mi mettevano a fare quei lavoretti <chuckles> per far star buoni i bambini <chuckles>
Mh. Sì. Mh, certo, sì, sì, sì, chiaro. Ehm
<chuckles> Esatto. E e poi esatto, e poi crescendo no, ho preso parte anch'io, mhmm, a questo a questo rituale, perché mi viene da dire che era un rituale alla fine. Ehm sì, sì.
ti facevano giocare. Sì. Bellissima immagine di questa cucina della nonna, queste donne che
Sì, un profumo poi, mamma mia.
Seriamente poi prendono questo questo lavoro, credo che fossero giornate importan
Sì, sì, sì. E ad oggi, per tornare al discorso che mi hai detto prima la domanda di prima: ad oggi l le potrei rifare?
Sì, dove li trovi quest
Sì, le potrei rifare, ma ti dico è un troppo lavorato e da sola non lo farei, quindi vado nei negozi specializzati, cioè specializzati, comunque vai in macelleria, noi o ogni macelleria diciamo ha la sua, mhmm, tradizione di famiglia per farle e le acquisto e e via, le cuocio e o
Okay. Sì. Quindi hai un posto fidato, prendi queste olive già pronte e però la le friggi a casa. Ecco, anche la frittura è una parte importante comunque, eh, che che tipo di olio utilizzi? Hai dei trucchi per, mhmm, una cottura ottimale?
Esatto. Esatto, esatto. Oppure le congelo. Sì, sì, sì, sì.